Alla notte suonano, cantano, ballano dentro il cimitero, piangono, dipende, no. Ed è mo è molto bello, è una mhmm, è è molto impattante ed è molto bello a livello di anima come come posto, sì.
Ah-ah. Mh, okay. Okay. Quanto dura poi? Cioè non
Ehm, allora dura soltanto 1 notte, che è la notte di Halloween, sostanzialmente.
Mh. Okay. Ah okay, okay. Quindi il 31 in pratica. 31 ottobre, ah-ah. Eh, però dico i preparativi e tutto, cioè capito?
Mh-mh. Mh, però prima Eh, prima e dopo fai conto 1 settimana prima fino a 2, 3 giorni dopo. Fai conto dal 26 ottobre al 2, 3 novembre.
Okay, quindi Mh, quindi vabbé un sì, 10 gio 1 settimana, 10 giorni, jà. Ah okay. Vabbè poi mettono penso sai le bancarelle sulle cioè gli stand, 'ste cose qua, okay, okay. Vabbè
Sì, perché fanno delle sfilate, fanno sfilate in paese, fanno cose Sì, sì, sì. Ogni quartiere fa la sua sfilata barra processione, sì, son cose divers
Ah-ah. Okay, e ti è piaciut ti è piaciuto solo questo oppure hai visto altro comunque del
No, ah beh, ho visto tanto di altro. Ho visto una par 2 parti di Brasile, molto particolare, ehm, u una
Sì, chia e a livello di a livello di mentalità, no, a prescindere dalla mhmm, diciamo, dal dal rapporto che hanno con la morte, diciamo, come cioè com'è la mentalità? Cioè fammi un esempio un po' shock culturale, ma non in senso negativo, shock culturale in generale, che comunque ti ha un attimo detto: "Ah, okay, quindi cioè, ehm, non non non è ogni mondo è pae cioè o veramente ogni" come si dice ehm
Sì. Mh-mh. No, sono molto simili agli italiani secondo me, come mentalità è è molto beh è una società che sembra patriarcale ma in realtà è gestita dalle donne anziane. Quindi le nonne, le mamme son molto importanti. Ehm, non non ti dico, non ho trovato particolarmente, mhmm, cose diverse perché comunque son molto religiosi, quindi sai
Ah, okay, okay. Mh, okay. Okay, quindi non c'è stato nessun mh. Vabbè, un po' simile quindi all'Italia su cioè soprattutto sul su nel Sud Italia forse, giusto? A livell sì.
Onesti, e sì uhm, beh, ti dico sì, ma ma anche non lo so, anche questa cosa poi Nord e Sud Italia che sian così diversi, io non li trovo diversi, non
Sì. No, no, no, non siamo non siamo proprio diversissimi, però forse a livello di religione, cioè io vabbè figurati, io non sono religiosa, però dico se parlo di mia nonna e tutto, forse sono più simili alle nonne del Sud, le nonne del perché sono magari più religiose, più quel fatto a a che a cui piace un po' cucinare.
Mah, non lo so, guarda, mia mia nonna ad esempio che era del Nord era un hooligan di Padre Pio, quindi non so da non so dirti
Ah okay, okay, okay. Ah okay. E invece qualche shock culturale che hai avuto in generale nel nei viaggi che hai fatto?
Sì.